Eee, awalnya sih pengen, eee, s apa, sebagai, eee, ini, pelarian sih sebenarnya. Tapi ternyata pe setel heeh, pelarian dari, eee, tanggung jawab kantor kan. Eee, jadi so nggak tahu kenapa, pas aku menjalani peranku secara penuh sebagai relawan, aku merasa santai, merasa kayak, wah aku, eee, ternyata bermanfa bisa bermanfaat untuk orang lain, begitu. Jadi ada ada kenyamanan tersendiri, pas saya menjalankan peran itu. Nah, eee, akhirnya, eee, aku terus terang waktu resign itu aku lega banget sih, bisa resign dari kantor itu, karena aku nggak tidak harus menanggung beban, eee, kerja yang tinggi seperti itu lagi. Jadi aku bisa fokus dengan, kerja relawan, walaupun kerja kerja relawan itu sebenarnya juga nggak ringan-ringan banget. Jadi ada kerja fisik, kerja secara pikiran juga, harus ada strategi juga, seperti itu, jadi, eee, i mhm?
Oh pelarian. Mhm. Mhm. Oke, heeh heeh heeh. Mhm. Iya iya iya. He Heeh heeh, iya iya iya iya, mhm. Sukarelawan itu. Mhm. Mhm. Heeh heeh. Iya iya iya. Tapi Mbak di situ enggak kalo misalnya sorry Mbak, ng potong, tapi, eee, misalnya, eee, Mbak emang nggak ngerasa cemas gitu, karena emang kan pasti kalau, keuangan pasti kan berkurang, gitu loh. Apa enggak cemas merasa secara finansial, gitu kan, soalnya kalau fokus ke uk sukarelawan aja, jadinya kan enggak ini lah, nggak ada penghasilan gitu loh?
Iya, nggak apa-apa. Mhm. Iya, betul. Mhm. Eee, entah kenapa waktu itu aku nggak merasa cemas sama sekali Kak, karena aku tahu ada ada sesuatu yang maha besar yang bisa menolong aku begitu. Jadi, eee, aku sudah sampai, eee, pada tingkat kepercayaan diri setinggi itu, gitu. Tapi mungkin itu ternyata, belum bisa dipahami sama keluarga dekat aku. Eee, karena ya mungkin, wajar sih ya, yang namanya juga orang tua mengharapkan yang terbaik. Tapi, eee, ternyata, eee, apap eee, apa ya, gima eee, ternyata passion yang anaknya rasakan itu, ternyata enggak sejalan dengan harapan, begitu. Jadi, <laughs> begitu, jadi ya sudah, eee, i i iya itu benar kata Kakak, saya harus membuktikan diri, secara hasil, begitu sih Kak.
Oke. Heeh heeh. Mhm mhm mhm, mmm? Mmm. Iya iya iya. Heeh heeh heeh. Mmm, mhm. Mhm. Iya iya. <chuckles> Iya iya iya. Iya. Mhm mhm mhm, emang
Un supaya bisa mhm.

Oh gitu oke oke.
Iya jadi ya sering kali, yang paling efektif ya emang menunjukkan lewat tindakan aja kalau misalnya saya itu serius dan mampu menjalani pilihan tuh dengan baik gitu. Ya walaupun nggak mudah ya, eee, walaupun gak mudah gitu loh, eee, pas ngejalaninnya tapi kalau misalnya kita udah, terbiasa, eee, nanti ya pasti, dapetlah jalan keluarnya gitu.
Mhm. Mhm. Oke. Heeh, mhm. Mhm. Oke, ah, aku pengen nanya Kak, tapi mungkin ini agak sensitif, eee, Kak. Eee, keluarga kalau keluarga Kakak itu eee, gini deh, apakah, eee, mereka tapi kayaknya sensitif, <chuckles> aku jadi ma eee, jadi ragu untuk nanya, eee, apakah ada kaitannya dengan materiil Kak, ke sekeluarga kalau nggak Kakak nggak setuju gitu?
Nggak ini bang Mhm. Heeh heeh. Mhm-mhm. Heeh heeh, gimana emang? Gimana? Gak papa gak papa. Mmm. Oh iya iya pasti pasti ada sih dengan misalnya keuangan ya, pasti ada gitu soalnya kan mereka juga pengen, saya dapet yang lebih gitu loh, eee, dari apa yang emang sudah sekarang. Tapi kalau misalnya, mmm, kalau yang kemarin sih lebih emang karena emang bidangnya juga sih ya, eee, bidang yang saya, dalemin itu nggak kayak nggak, eee, cocok dengan mereka gitu loh. Jadi atau misalnya bukan gak cocok, tapi, eee, lebih tidak terbiasa gitu kalau mereka tuh, melihatnya, eee, karena memang sebelumnya ya, kakak-kakak mereka atau misalnya, nenek-nenek kita juga emang gak ada, yang emang, eee, pernah terjun di dunia yang emang, saya, eee, dalemin gitu, heeh, betul jadinya kayak emang aneh buat mereka dan, mungkin skeptis juga banyak berita-berita yang aneh, berseliweran jadinya mereka tambah-tambah, eee, negatif, misalnya berpikiran negatif gitu.
Oh gitu. Oh oke. Oh. Mhm. Mhm. Oh gitu, oh. Mhm. Kakak geluti ya. Mhm. Oh. Mmm. Mmm, gitu oke oke, mhm, kalau, eee, Kakak nga ngatasin kesedihan atau kekecewaannya gimana Kak?
Hmm, begitu, Mbak. Itulah, saya emang ini mah.